สวัสดีค่ะ มีเรื่องมาบ่นหน่อย <chuckles> บ่นเลยแล้วกัน คือนอยมากเลยช่วงนี้กับลูกชายอะค่ะ คุณลูกชายวัยรุ่น วัย 16 นี่เป็นอะไร ก็คือแบบว่า มี คือ เหมือนกับว่า เหมือนตัวเอง เขาจะรู้สึกว่า อา เขาโตแล้ว เขาต้องการความเป็นอิสระ อย่างเงี้ย ก็ไม่อยากจะให้คุณแม่ไปยุ่งวุ่นวายอย่างใกล้ชิดอีกต่อไป อย่างเงี้ย คุณแม่ก็เลยรู้สึก "ฮะ อะไรอะ ทำไมเป็นแบบนี้?" อะไรอย่างงี้ "โตแล้วเหรอ?" อะไร มันก็จะมีความรู้สึกนอย รู้สึกเศร้า รู้สึกโหวงเหวงบ้างนิด ๆ หน่อย ๆ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เลยจะมาบ่น ๆ หน่อย หรือว่าถ้ามีคำอะไรแนะนำดี ๆ ก็ยินดีรับฟังมาก ๆ เลยนะคะ
ครับ อือฮึ ครับ อ๋อ โอเคเลยครับ เข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเลยนะครับ พอจะมีตัวอย่างเหตุการณ์ที่แบบ เฮ้ย แบบที่ทำให้รู้สึกแบบว่า เฮ้ย อ นอย ๆ กังวลไหมครับว่า เอ่อ อย่างเมื่อก่อนที่แบบ อ่า อ่า เราอาจจะเคยปฏิบัติ หรือว่าดูแลลูก แล้วก็ลูกเริ่มรู้สึก เอ่อ เหมือนที่ทางคุณบอกว่า เขาเริ่มโตขึ้นเข้าสู่วัยรุ่น ใช่ไหมครับ มันเป็น เอ่อ น่าจะเป็นสถานการณ์ไหน ๆ ที่แบบมันทำให้คุณมีความกังวล หรือว่ามันอาจจะไม่ได้เชิงกังวลมากที่สุดอะครับ แบบเนี้ย?
อะฮะ ล อ๋อ ได้เลยค่ะ ก็ อะ เรื่องหลัก ๆ เลยนะคะที่เราค่อนข้างที่จะมีปัญหากัน <chuckles> คือ ไม่ ก็ไม่เชิงทะเลาะ แต่ก็คือแบบมีหงุดหงิดใส่กันด้วย ก็คือ 1 เรื่องการเรียน สอง เรื่องเพื่อนออนไลน์ของเขา อะไรเงี้ยค่ะ เอาเรื่องเรียนก่อนแล้วกันนะคะ เรื่องเรียนเนี่ยคือ คุณแม่คือ คือลูกชายเนี่ยค่ะเขาเรียนระบบออนไลน์ของ เอ่อ ของอเมริกาเนาะ ก็คือเขาจะต้องส่งงานทั้งบนออนไลน์ แล้วก็เข้าเรียน Live Lesson ทุกวัน อย่างเงี้ย ตอนกลางคืนออนไลน์ อย่างเงี้ยค่ะ แล้วเวลาส่งงาน คุณแม่ก็จะต้องเป็นคนที่แบบ อะ เช็ก คอมพลีต ให้ ถึงจะ ทุกอย่างจะส่งเข้าระบบได้โอเค อะไรอย่างเงี้ย ดังนั้น ก็คือเป็นหน้าที่ของคุณแม่ด้วยที่จะล่อง ต้องดูว่า อ่า การบ้านส่งไหม อะไรล่าช้าไหม อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ซึ่ง ตั้งแต่ที่เขาเรียนมาอะ แบบ 2-3 ปีเนี้ยคือคุณแม่ก็แบบดูแลอย่างใกล้ชิด ก็จะถามทุกวันว่า "งานถึงไหน? ขาดอะไร? ทำได้ไหม? ทำไมไอ้นี่ไม่ส่ง? ทำไมไอ้นี่ส่งช้า?" อะไรเงี้ย ก็คือจะถามทุกวัน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ตอนแรก ๆ เขาก็ อะ โอเคเนาะ แต่พอหลัง ๆ เนี่ยเขาเริ่ม อ่า นี่แหละ เริ่มเป็นวัยรุ่นเนี่ยแหละ พอแม่ถามทุกวัน อะไรเงี้ย เขาก็จะเริ่มมีปัญหาแล้วว่า "แม่ไม่ต้องถามทุกวันก็ได้มั้ง" อะไรอย่างเงี้ย เขาสามารถ เออ บ บริหารเวลาได้ เขาทำได้ เขารู้ว่างานอันไหนต้องส่งก่อน ส่งหลัง อะไรอย่างเงี้ย "ถามบ่อยมัน มันหงุดหงิดนะแม่" อะไรอย่างเงี้ย มัน เราก็เลยแบบ เราก็แบบ "ฮะ?" แม่แค่อยากแบบดูแลใกล้ชิดเหมือนเดิม เอ่อ กลัวว่าลูกจะทำพลาด กลัวว่าลืบจะ ลูกจะ ส ลืมส่งงาน อะไรอย่างเงี้ย ใช่ไหมคะ แต่ลูกกลับอยากได้ความเป็นอิสระด้านการทำงานของเขา เขาอยากจะบริหารเอง เขาอยากจะให้แม่แค่แบบเช็กครั้งเดียว ตอนสุดสัปดาห์เลย ไม่ต้อง ส แบบ แบบไม่ต้องถามทุกวัน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ครับ อืม ครับ อือฮึ อือ อะฮะ ครับ อือฮึ ครับ อะฮะ ครับ อือฮึ อา ครับผม อืม อา ครับ อือฮึ อา อา ครับ ครับผม อืม ครับผม อา อือฮึ ๆ ไม่ต้องถามบ่อย ๆ เนาะครับเนาะ อ๋อ โอเค โอเค เข้า
อือ อือ ๆ
ล แล้วตรงนี้พอลา อ่า พอเรา อ่า ลูกสื่อ สื่อสารมาวิธีนี้ แล้วเรามีการแบบ อ่า ลด ตามที่เขาต้องการไหมครับ? ว่า เอ๊ะ เราก็เช็กให้น้อง ที เขา ไอ้ เขาบอกมา
โอ้โฮ เออ ๆ ก็พยายามนะ คุณแม่ก็พยายามที่จะทำให้มันมีความสมดุลระหว่าง อะ ให้อิสระลูก แต่คุณแม่ก็ยังเหมือนว่า สามารถเช็กได้ อะไรอย่างเงี้ย คือเราจะแบบไม่เช็กเลยก็ไม่ได้ ไม่ถามเลยก็ไม่ได้ ใช่ไหมคะ ไม่งั้นแม่นอนไม่หลับ คือแม่ก็จะบอกเขาอย่างงี้ว่า "ถ้าไม่ให้แม่ถามเลย คือแม่จะนอนไม่หลับ แม่ก็จะเป็นห่วงว่า เอ่อ โน่นนี่นั่นส่งไหม? ช้าไหม?" อะไรอย่างเงี้ย "งั้นเรามาพบกันครึ่งทางแล้วกันเนาะ" อะไรเงี้ย ก็คุยกันดี ๆ ว่า "อะ แม่อะจะให้อิสระลูกในการบริหารการทำงานของลูก อะ โอเค งั้นถ้าวันเสาร์แม่จะถามครั้งหนึ่งว่า'งานตัวนี้ทำไมไม่เสร็จ?' โน่นนี่นั่น แล้วก็ให้เวลาว่า วันอาทิตย์ทุกอย่างต้องเสร็จ เอาแค่นี้ได้ไหม?" อะไรเงี้ย เออ ถามวันเสาร์ แต่วันอาทิตย์ต้องเสร็จ ถ้าไม่เสร็จแม่ถามอีกรอบ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เขาก็บอก "อะ โอเค ก็ดีกว่าถามทุกวัน" เขาว่าอย่างเงี้ย เออ
อา ครับผม อา ถูกต้อง อือฮึ อืม อา โอเค ครับ อือ ๆ ๆ ครับ เออ ๆ ๆ อืม ๆ อา โอเคครับ ถ้าอันนั้น ผมถือว่า เป็นที่ อ่า ที่ วิธีที่แบบว่าดีวิธีหนึ่งเลย แล้วทั้ง เนี่ย ตั้งแต่ที่พอเขาเริ่มแบบว่า เอ่อ บอกว่า เดี๋ยวเขาจะจัดการเองเลย เขามีแบบพลาดให้เห็นบ้างหรือยังครับ? ว่า เฮ้ย ไม่ทำ ไม่ส่ง หรืออะไรก็แล้วแต่ ที่แบบว่า เอ่อ เมื่อก่อนที่เราแบบคอย คอยดูแลตลอดทุกวันเนาะ แล้วพอเขาเริ่ม เอ่อ อยากจะลองจัดการเอง แล้วมี พ ว่าเขาแบบ เอ่อ ทำไม่ทัน ทำไม่เสร็จตามเวลา ตามเป้าหมายไหมครับ แบบนี้?
เออ ๆ อืม มันก็มีล่าช้าบ้างนะ อย่างล่าช้า 2 3 ตัว แม่ก็จะเข้าไปถามว่า "ทำไมอันนี้ไม่ส่ง?" เขาก็อธิบายมาว่า "อ๋อ อันนี้มันเป็นพอร์ตโฟลิโอ ทำต้องทำยาว ยาวก็ครูก็โอเคแล้วว่า ให้ส่งวันหลัง" อะไรนู่นนี่นั่น เขาก็อธิบายมา อะ โอเค แม่ก็พยายามจะเข้าใจ เพราะว่างานเขา มันมีหลายชิ้น แล้วแม่ก็ไม่ได้แบบว่า คลิกเข้าไปดูว่า มันเป็นงานที่แบบงานยาวไหม? หรือว่าเป็นแค่ควิซสั้น ๆ อะไรอย่างเงี้ย เราก็พยายามจะเข้าใจ เราก็เลยมีข้อแม้อีกอันหนึ่งว่า อะ โอเค ถ้าแบบว่ายูมี มีงานที่แบบต้องส่งช้าอะไร อะ บอก บอกกันล่วงหน้านิดหนึ่ง แม่จะได้ไม่ตกใจนะคะ แล้วก็เกรดเนี่ย ห้ามต่ำกว่า 90 ถ้าไม่ต่ำ แม่ก็จะไม่บ่น แต่ถ้าต่ำปุ๊บอะเป็นเรื่อง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ ก็ต้องเพิ่ม เพิ่ม เพิ่มข้อแม้เข้าไปใหม่ อะไรอย่างเงี้ย เออ
อ่า ครับ อืม ครับผม อืม ครับ อือฮึ อา อือฮึ อา ครับ โอเคเลย อันนี้ก็เท่าที่ฟังเบื้องต้น ก็คือเขาก็ยังแบบว่า ยังไม่ได้พลาดมากมายหลังจากที่เขาบอกว่า อยากจะลองแบบจัดการเองเนาะ ก็อาจจะมีแบบช้าบ้าง อะไรบ้างนะครับ ผมว่า เอ่อ การที่ทางคุณแบบได้ปรับมาในส่วนที่คนละครึ่งทาง ก็อาจจะเป็นวิธีที่แบบว่า ค่อนข้างดีขึ้นระดับหนึ่งแล้ว เพราะอย่างน้อย อ่า ทางคุณก็ได้แบบว่า อ่า เช็กนะครับ ลูกเป็น อ่า อย่างวันเสาร์ใช่ไหมครับ ที่ต้องขอเช็ก อ่า ทีเดียวแทนกับ อ่า เทียบกับเมื่อก่อนนี้ อาจจะต้องแบบถามทุกวันนะครับผม ผมว่า เอ่อ ในมุมเนี่ย อ่า ลูกก็อาจจะแบบ เฮ้ย เข้าใจคุณมากขึ้นเช่นกันว่า เฮ้ย อย่างน้อย อ่า คุณแม่ก็แบบว่า เอ่อ อ่า เคารพการตัดสินใจของเราเนาะ ในเมื่อ เฮ้ย เอ่อ เราโตขึ้นแล้วนะครับ เราอยากจะ เอ่อ ไม่ต้องให้คุณแม่มาคอยจี้นะครับ ซึ่ง เอ่อ การที่พอ อ่า คุณแม่ก็ให้แบบว่าในส่วนของทางเลือกของเขาเหมือนกันว่า ตรงนี้ก็โอเคนะครับ ผมว่าลูกก็อาจจะยิ่งแบบสบายใจนะครับ ยิ่งแบบว่า อ่า มีอะไรก็สามารถแบบ มา มาคุย มาปรึกษาเรื่องอื่นเพิ่มเติมกับคุณแม่ได้อีก เพราะคุณแม่ก็รับฟัง ไม่ใช่คุณแม่จะแบบว่า เฮ้ย บังคับอย่างเดียวเนาะว่า เฮ้ย ต้องเป็น เวย์ ที่ทางคุณแม่บอก เฮ้ย เมื่อก่อนยังทำแบบนี้เลย ทำไมวันนี้เปลี่ยน ซึ่งจริง ๆ แล้ว เอ่อ การที่คุณเข้าใจว่า เอ่อ พอลูกโตขึ้นเป็นวัยรุ่น อันนี้คุณก็เข้าใจลูกระดับหนึ่งแล้วเหมือนกันนะครับเนาะ เป็น มันก็อาจจะเป็นเพราะแบบ เฮ้ย ความคุ้นเคยเราเนาะ ที่เราแบบดูแลลูกเรามาตั้งแต่เด็กนะครับ แต่ในมุมที่พอเขาเปลี่ยนไปนะครับผม บาง บางอย่าง ช่วงแรก ๆ เราก็อาจจะแบบว่า มันก็อาจจะปรับตัวได้ไม่ทัน ปุ๊บปั๊บระดับหนึ่งเหมือนกัน ผมว่าแบบ ส อาจจะเป็นทั้งทาง ทั้งทางคุณแม่ แล้วก็คุณลูกเนาะ บางทีการที่เราได้ค่อย ๆ คุย ค่อย ๆ ใช้เวลากัน อันเนี้ย มันก็จะทำให้ อ่า ในส่วนของผลลัพธ์ หรือว่าอะไร สถานการณ์ต่าง ๆ มันก็ค่อย ๆ ได้ดีขึ้นได้อะครับแบบนี้
เออ ๆ ใช่ อืม เออ ๆ อืม ๆ เออ ๆ ใช่ ๆ <laughs> อืม ๆ ใช่ จริง เออ ๆ ค่ะ ใช่ เพราะว่าตอนแรกทือ คือ อาจจะเป็นแม่เนาะ แม่ก็ลืมคิดไปว่า อ้าว ลูกโตแล้ว เพราะว่าสมัยก่อนอะ ห้องคุณลูก คุณแม่ก็เดินเข้าไปได้เลย ไม่ต้องไปเคาะ อะไรอย่างเงี้ย เอ่อ ลูกก็ไม่เคยเลาะประตู โอ้โฮ เดี๋ยวนี้มีการล็อก ไม่เคาะไม่ให้ เข้า อะไรอย่าง เงี้ย แม่ก็รู้สึกว่า เออ มันกลายเป กลายเราเป็นคนนอกรึเปล่า อะไร ตอนแรก ๆ เราก็รู้สึก รู้สึกเสียใจ รู้สึกนอย ๆ ทำไม ทำไมลูกไม่ให้เราเข้าห้อง อะไรอย่างเงี้ย แต่ก็พยายามที่จะเข้าใจว่า อะ เขาโตแล้ว เขาเป็นหนุ่มแล้ว อะไรอย่างเงี้ย อ่า เราก็พยายามจะเข้าใจ แล้วเมื่อแบบว่า 2 3 อาทิตย์ก่อนเนี่ย เขาก็เดินเข้ามาบอกว่า "แม่เนี่ย ผมกำลังคุยอยู่กับผู้หญิงอีกคนหนึ่ง อา คุยออนไลน์" แม่ก็ "อ้าว คุยแบบไหน? คุยอะไรยังไง?" <laughs> ก็เหมือนคุยเป็นแบบ dating อะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าคุยออนไลน์ อย่างเงี้ย แล้วก็เป็นคนสาวต่างประเทศ อะไรอย่างเงี้ย บอก โอ้โฮ ตอนแรกที่ ที่ฟังคือแบบ stun ไป 80 วิ อะไรอย่างเงี้ย ลูกฉันเป็นหนุ่มแล้วเหรอ? อะไรอย่างเงี้ย มันจะ มันจะมีความรู้สึกอย่างเงี้ย ตอนแรกก็ไม่รู้จะตอบยังไง ไม่รู้ว่าจะ จะรับมือยังไงว่า หรือจะบอก "ห้ามคุยนะ" อะไรอย่างเงี้ย หรือว่า "เฮ้ย คุยเลยลูก" หรือคุยเลยลูก มันก็จะมีแป้ว ๆ อะ ถ้าคุยแล้วจะคุยกับแม่ไหม? มัน มันจะมีความสับสนของแม่วัยรุ่น อะไรอย่างเงี้ย ก็เลยจะ ว่าเราจะบาลันซ์ยังไงว่า โอเค เราให้อิสระในการคุย แต่ว่าเราก็เป็นห่วงด้วย แล้วก็อยากให้ลูกยังใกล้ชิดกับเราด้วย อะไรอย่างเงี้ย มันก็จะมีความสับสนวุ่นวายในด้านนี้เหมือนกัน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืม
ครับ อือฮึ อา ครับผม อา <chuckles> อืม อา อืม ๆ อ๋อ อ๋อ ครับ <chuckles> <gasps> ครับ อือฮึ <chuckles> ใช่ครับผม อืม อือ อือ ๆ อา นั่นแหละ ครับ ครับ อืม อืม เข้าใจ ครับผม อันนี้ก็อีก อีกอันหนึ่ง ก็คือแบบว่า เฮ้ย! อยากให้คุณแบบสบายใจได้เนาะ วันนี้มันก็เป็นเรื่อง เอ่อ ธรรมชาติหรือปกติ ก็อาจจะให้คุณอยากได้มุมมองเพิ่มเติม ใน ก็มุมของผู้ชาย ก็อยากอาจจะปรึกษาสามี คุยกับสามีด้วยก็ได้ว่า เอ๊ะ! มุมเนี่ยที่ทางคุณแม่ ที่ทางเราเข้าใจอะ มัน เอ่อ ถ้าเป็นในมุมผู้ชายอะ มัน มันรู้สึกยังไงบ้าง เพื่อที่ เอ่อ เราจะได้แบบว่า เอ่อ ไม่ได้ อ่า คิดไปเองในส่วนของมุมที่เป็นมุมเดียวเนาะ เป็นมุมที่แบบคุณแม่ มุมของคุณผู้หญิงนะครับ แต่ถ้าเกิดมีมุมผู้ชาย มุมของคุณสามีแบบว่า ช่วยเสริมด้วย เอ่อ เราก็อาจจะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับผมว่า อ๋อ มันแบบนี้ มันเป็น เอ่อ ธรรมชาติแบบนี้นะครับผม ใน แล้วก็ถ้าเกิดแบบ เอ่อ การที่ลูกแบบว่า เฮ้ย อย่างน้อย เขาก็มาบอกเราตรง ๆ เนาะว่าเขาแบบ อ่า คุยกับทาง อ่า มีเพื่อนผู้หญิงนะครับผม ถึงแม้ว่าเขาก็อาจจะแบบ เฮ้ย มันเป็น dating อะไรก็แล้วแต่เนาะ แต่เราก็ อ่า เราก็ <sniffs> แค่อาจจะแสดง อ่า ความ อ่า น้ำเสียง หรือว่าความห่วงใยว่า เฮ้ย เราก็ เราก็แบบว่าไม่ได้ปิดกั้นเนาะ แต่เราแบบ เออ เข้าใจในมุมมองว่า เอ่อ ภูมิ อ่า ในวัยนี้มันอาจจะเป็น มันไม่ได้แบบว่า อ่า คุยกันระยะยาว หรือว่าความคาดหวัง เราก็อาจจะค่อย ๆ สอนเขาเพิ่มเติมเหมือนกันเนาะ เพราะว่าไม่แน่ใจว่า อ่า ลูกเขาก็อาจจะ อ่า ความคาดหวังระดับไหน? ถ้าเกิดเสียใจอะไร ผิดหวังขึ้นมา เขาจะ อ่า สิ่งที่มันอาจจะต้องรับมือมันคืออะไร อะไรแบบเนี้ย เราก็แค่แบบว่าในมุมที่ เอ่อ เป็นห่วงเขา แล้วก็คอยแนะนำเขาอยู่ห่าง ๆ ก็ได้นะครับผม ครับ
อือฮึ อือ ค่ะ อืม อืม ๆ ใช่ ๆ เออ ๆ ค่ะ อืม ค่ะ อา โอเคค่ะ โอเค อันนี้ก็คือพยายามอยู่เหมือนกัน พยายามที่จะบาลันซ์ระหว่างว่า ให้อิสระแต่ก็คอยดูแล อย่างเงี้ย ไม่ให้มันเกินเลย หรือว่ามีอะไรที่น่าเป็นห่วง ยังคุยกับเขาเล่น ๆ ว่า "แน่ใจนะเป็นคน ไม่ใช่เอไอ?" อะไรอย่างเงี้ย ไม่ใช่ fake อะไรเงี้ย เออ แกก็ ก็คุย ๆ อยู่ อย่างเงี้ย ก็คืออยากจะถามเหมือนกันว่า เพราะว่าเราพยายามที่ ตอนแรกเราแบบเนาะเด็ก ๆ เราจะสนิทกันมากเลย ลูกชายคนเดียวกับเราไปไหนไปด้วยกัน ทำนี่ทำด้วยกัน พอเขาโตแล้ว กิจกรรมของเขาก็ต่างไป อย่างเงี้ย เราก็พยายามว่า เออ อยากจะใกล้ชิดกับเขา อย่างเงี้ย เราก็ควรจะหากิจกรรมอย่างอื่นไหม ที่เราทำได้กับเด็กวัยรุ่น แทนที่จะมานั่งนอยว่า โอ๊ย ลูกไม่คุยด้วย อะไรอย่างเงี้ย มัน มันแบบนี้จะโอเคไหมอะคะ?
อืม ครับผม เออ ครับผม อือ อือฮึ อ๋อ ใช่เลย ถูกต้องเลย ผมว่าการที่แบบว่า เฮ้ย! คุณแม่ หรือว่าคุณแบบว่า คอยติดตามพวกเทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่าง อย่างที่คุณบอกว่า เฮ้ย! เอไอหรือเปล่า? อะไรแบบเนี้ย ผมว่าอย่างน้อยลูกก็ ก็ ก็รู้สึกได้ว่า เอ๊ะ คุณแม่ก็แบบว่ารู้เรื่องใหม่ ๆ ผมว่าไอ้พวกเรื่อง อะไรที่แบบเนี้ย ที่เราคอยติดตามให้ทันโลกสมัยใหม่ ที่มันปรับไปตลอด มันก็เป็นเรื่องที่เราสามารถเอาไปคุยกับลูกได้ตลอดเหมือนกันว่า เรา เอ่อ ไม่ใช่แบบว่า เอ่อ อ่า พอเราอายุ ย เยอะขึ้น หรือเราคนละยุค คุยกับเขาอันนี้ก็ไม่รู้เรื่อง คุยกับเขาก็ไม่เข้าใจนะครับผม อันนี้ก็เป็นจุดเล็ก ๆ เหมือนกันที่ เอ่อ ผมว่ามันก็สามารถทำให้เรา เอ่อ มีเรื่องคุยกับลูกต่อได้นะครับ หรือว่าเรียนรู้ในแง่ของ เออ อ่า อ่า เด็กรุ่นใหม่ ๆ เจเนอเรชันใหม่ ๆ เขามีวิธีความคิดอะไร ที่มันต่างจาก อ่า คนรุ่นเก่ารุ่นเดิม หรือว่าที่มันปรับไปยังไง? อันนี้ก็เป็นจุดเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ทำให้เราสามารถเข้าใจเขาได้มากขึ้นเหมือนกันนะครับตรงนี้ ก็เป็นกำลังใจให้นะครับ แล้วก็ ค่อย ๆ ปรับไปนะครับ ผมว่าตรงนี้ก็ เอ่อ ระยะยาวก็ อ่า น่าจะทำให้คุณแฮปปีมีความสุขกับการดูแลลูกได้นะครับ
อา เออ อ๋อ ค่ะ อืม อืม ๆ อา ค่ะ ค่ะ อ๋อ โอเค ๆ อะฮะ อืม โอเคค่ะ อุ๊ย! ได้คำแนะนำดี ๆ เยอะเลย เดี๋ยวจะลองเอาไปปรับใช้ดูนะคะ ว่า เอ่อ มีอันไหนมั่ งที่เขาสนใจ แล้วเราก็อาจจะสนใจด้วย ทำด้วยกันได้ แทนที่จะไปนั่งนอย ว่า ลูกไม่สนิทเหมือนเดิม อะไรอย่างเงี้ย ยังไงวันนี้ก็ขอบคุณมาก เลยนะคะ เดี๋ยวจะลองเอาไปปรับใช้ดูนะ
อืม ครับ ด้วยความยินดีนะครับ ยังไงวันนี้ก็ อ่า เป็นกำลังใจให้นะครับผม แล้วก็ เอ่อ ขอบคุณมาก ๆ เช่นกันนะครับ สวัสดีครับ